Ah oui, ouais.
Et tu vois, voilà, et lui, il a été intervi interviewé, heu, à la télé enfin, heu, bref, ça a fait un un scandale quoi, ça ça a généré, provoqué une réaction, heu
Ouais.
heu
Enchaîne, heu
heu ouais, ouais, ouais, oui. C'est contre elle qui es qui était massive contre elle. Mmh mh.
Ouais, ouais, c'est ouais, des fois il y en a qui ils ils utilisent ça aussi heu, enfin ouais, heu, parce qu'avant ouais. Non c'est des non c'est dingue, c'est c'est attristant.
Ouais, ouais, mais bon, maintenant le racisme, il est fait d'une façon plus subtile quoi. Il existe toujours, mais il est plus subtil, mais bon, heu, je pense que les nouvelles générations, ils font moins de différence entre les les les races. Je pense qu'ils acceptent plus facilement les autres races comme, heu, comme leur race quoi. Ils font pas de différence. Donc dans le futur, ce sera, heu
C'est ça. Ouais. Mmh mh. Oui, ouais. Ouais, ouais c'est Ça disparaîtra.
ça disparaîtra ouais.
Ouais. Non, c'est bien en vrai, heu, grâce peut-être aux médias sociaux et des trucs comme ça, on peut il y a tellement de solutions maintenant qu'on partage les informations rapidement, on peut on peut se ré on ouais, on peut se «réveiller plus rapidement» entre guillemets.
Ouais. Ouais, exactement. Heu
Ouais. C'est pareil je pense c'est les trucs comme ça, c'est arrivé des des différences, enfin je sais pas qu'on veuille, heu
Mmh
Je sais pas, il y avait, heu, l'esclavage ou des trucs comme ça ou je sais pas des guerres où on il y avait un pays peut-être qui parlait mal d'un autre et puis qui montait un peu la tête à de tout le pays contre, heu, contre un autre et tout alors que maintenant bah on peut déceler le, on peut faire du bruit en tant que citoyen maintenant on peut se dire: «Non c'est pas vrai» on cherche le bien du faux, c'est bien qu'il y ait qu'il y ait du plus de communication ouais, pour les pistes c'est facile avant je pense de
Un Ah, ouais, hein. Ouais. Ah oui, oui, oui. Ouais.
de manipuler un pays, ouais.
Ouais, ouais, ouais, ça c'est s ça c'est sûr oui, et heu
Et ouais. Ouais.